そうですね、お馴染みになるはずで2人仲良く <laughs> いや、明かしました。
あ、そうなんだ。<laughs> あ。 ああ、ま、もっとね、お話ができる時間が増えたということで <giggles>
そうですけど。
その日に便、取れたんですか？
うーん。 その日に便取れましたけど、あれはもう痛かったっすね、ほんとに。うん。
あ、それはまたラッキーだったですね。うーん、わかります。私も同じ思いで、ええ、アメリカにずっと住んでるんですけけども、あの、アメリカ人というか、アメリカ人じゃないな、アメリカで、ええ、知り合った友達がいて、で、スロバニアの方なんですね。で、一回あの「向こうに帰国するんだけど一緒に来る？」って言ってくれて、で、家族がその隣のイタリアにいる方だったんで、一緒にイタリアに行くことになったんですよ。で、すごいよあの、嬉しかったんですが、帰りの飛行機、彼女がちょっとあの、ミスをしてしまって、なんて言うんですか、あの、違う場所色々結構い行きまくってたんで、違うところからアメリカに帰ってくる飛行機を予約してしまって、間違えて。
はい。 はい。 ほほほ。 はあ。 おお、はあはあ。 はい。 はい。 はい。 ほお。 うん。 はい。 ほお。